Mm. Tama naman po ahaha. Sa totoo lang yung kaibigan ko na yun, ganyan din yung ano, yung ginawa niya sakin. Kumbaga ah, kahit kahit ilang beses ko nang inexplain sa kanya, kumbaga, hindi niya talaga ako pinapansin, minsan naiisip ko naka-restrict na ata ako sa social media niya. Tapos, dumating pa sa punto na ano, na ginamit ko 'yong Messenger ng asawa ko, para lang i-chat siya, kasi feeling ko kasi hindi niya talaga pinapansin 'yong message ko. Tapos duma ano pa, parang naisip ko rin na ano 'to, 'yong i-text siya, sa number niya talaga, kasi hindi talaga siya ano, nagre-reply sa 'kin, tapos hanggang sa umabot sa punto na ano, dumating kami sa TikTok, dun ko siya na-contact kasi ano eh, wala kasing restricted dun sa ano eh, sa app na 'yon eh. Nako. Dun sa part na yun, dun kami talagang ano na, sinabi ko talaga na "uy huwag ka ng magtampo sa akin, babawi na lang ako sa inyo ng anak mo, kasi ganyan." Kasi ano eh, ah, meron naman na talaga kaming regalo. May nakabalot na talaga, kumbaga hindi lang kami napayagan na ano, na lumiban sa trabaho, kasi nga medyo busy rin kasi sa trabaho ng mga oras na 'yon, kaya, ah, inuna ko na lang muna din 'yon sa trabaho, tsaka nag-explain na lang din ako sa kanya. Pero kagaya din po nung sinabi niyo, <smacks lips> kanina dun sa kaibigan n'yo. Ano din kasi, matagal na rin namin na pag-usapan 'yon, pero matagal na rin kasi, sabi ko hindi naman kasi pu-puwede na um-absent din, kasi nga nakapag-ano ako, nakapag-file ako ng leave, pero ano na-decline kasi ng ano namin ng scheduler kaya hindi talaga ako nakapunta, oo.
M Mm. Mm. Mm. Ah, oo. Mm. Mm. Ay. M Ah. Oo, oo, oo. Oo. M Hmm. Oo. Oo. Oo. Mm. Oo. Oo. Mm. Oh. Hmm. Oo oo. Oo naman. Mm. Mm. Oo. Oo. Oo. Mm. Mm. Oo. Oo. Mm, kaya pala. Oo. ah, pero ang maganda diyan 'no nagkaayos naman kayo ng ka ah, kaibigan mo kahit na gano'n yung nangyaring tampuhan sa inyo.
Mm, tama po. Bale ano, um, parang ang sabi kasi nung isang kaibigan namin na nasa circle of friends din namin, sabi niya, ano daw, ah, huwag ko munang kulitin hayaan ko lang daw muna siya. 'Wag ko daw munang i-chat, or i-text, ganyan. Pero kasi ako kasi ano, parang overthinker po kasi ako eh. <chuckles> 'Pag Hindi ako nakakatulog ng merong galit sa akin. Kaya ang ginagawa ko talagang kinulit ko siya ng kinulit.
Mm, mm. Oo. Oo. Oo. Oo. Oo. Tama, totoo. Mm. Hmm. Mm, mm, Naintindihan ko. Oo.

Hoy hello, magandang umaga sa'yo.
Hello magandang umaga rin po, <chuckles> kamusta?
Oo, kumusta ka naman? Kumusta ka naman?
Ah ako po, um, okey lang kakatapos lang ng trabaho. <chuckles>
Hmm. Ah, oo, ah, ako naman siguro, ah, mas magaan-gaan na yung pakiramdam ko ngayong gabi kasi medyo nakapag-freshen up na, naghihintay na lang ng oras para makapagpahinga ganoon. Kasi gano'n din, eh, may ginawa din kasi ako kaninang hapon, eh, sobrang init-init pa naman ng, ano, panahon nakakainis.
Hmm. Be Mm. Mm, hmm. Mm. Oo, ang hirap pa naman kumilos kapag mai ano mainit yung panahon parang mas gusto mo nalang pumirmi sa bahay. <chuckles> Ah
Mm. Mm. Kaya nga, totoo yan.
Mm, bakit po pala kayo napatawag?
'Di ba? Eh, may ano lang kasi ako meron kasi akong ta's, ah, yung may kaibigan kasi ako medyo hindi kami nagkaintindihan, gusto ko lang itanong sana sa'yo hingi lang sana ako ng payo opinyon mo ganiyan kung kasi yun nga hindi kami may hindi kami pagkakaunawaan. So, ah, naghahanap lang ako ng mga pag puwedeng hingan ng mga payo ganiyan, so gusto ko lang sana itanong, 'pag ikaw, ah, may katampuhan kang kaibigan ganiyan, paano mo hinaharap yung hindi niyo pagkakaintindihan?
Hmm. Mm. Mm. Mm. Oy, medyo mabigat po yung katanungan niyo. Um
Hmm, hmm. Oo, oo nga, eh.
para sakin, ah, ano, eh, um, kapag hindi kami nagkakaintindihan ng kaibigan ko, ah, ano ko siya kumbaga
Hmm. Mm. Oo.
sa umpisa ay hinahayaan ko lang muna siya, eh, um, kasi baka kasi, ano, 'pag nagsalubong kami parehas kaming, ano, makapagsabi ng hindi magaganda sa isa't-isa. So, ah, habang ano pa, habang sariwa pa yung ano namin tampuhan namin, hindi ko pa siya kinakausap.
Hmm, mm. Mm. Oo nga, eh, tama. Oo. Ah, oo.
Or hinahayaan ko muna siya. Kayo po, paano niyo po ba hinaharap yung hindi pagkakaintindihan sa kaibigan niyo?
Hmm, tama.

Kaya nga eh, nakakatuwa din 'no sa panahon ngayon mas, ah, mas na gamit na gamit gamit na gamit talaga yung pagcha-chat, ah, 'tsaka yung maganda rin yung naging pamamaraan niyo na magkita kayo at mag-usap ng harapan, 'di ba?
Mm. Mm.
Mm. Ah, ako din eh, ganiyan din yung ginawa ng kaibigan ko, pero sa akin, ah, sa chat na lang talaga kami nag-uusap no'n kasi nga magkalayo mala magkalayo talaga 'yong bahay namin eh, medyo a e ah, may mga bising ano din, bising trabaho ganiyan, so, ang naging pamamaraan na lang namin do'n ay chat na lang talaga, pero kahit ganun pa man hindi man kami nagkita kaagad-agad ng harapan, ah, dun pa lang sa chat nagamit na namin yung pamamaraan na yun at naging maayos naman yung pag-uusap namin na nakatulong din naman para mawala yung tampuhan namin kasi, nagkaroon ng paliwanagan sa amin kahit sa chat lang kami nag-uusap, ganun.
Hmm. Hmm. Mhm. Mm. Hmm Mm. Oo. Mm, ah, yun din po yung ano eh, maganda rin kapag dating sa ano, eh, sa mga social media kasi, ah, nakakatulong din 'to kapag ano 'pag dating sa komunikasyon, hindi lang siya sa, ah, pang ah, pangpamilya, kumbaga panglahatan na talaga yung nagagawa ng social media natin, kaya mabuti rin masaya rin po at mabuti rin na naka nag ka-ayos na rin kayo ng kaibigan niyo po.
Mm, <smacks lips> Kaya Hmm. Mm. Totoo. Hmm. Mm, mm. Totoo. Oo. Totoo. Mm. Oo oo oo totoo 'yan, ah, ano nga eh, matagal ng panahon naman 'yon, so siguro, yung mga time na yun immaturity na lang din 'yong gumagana dahil, mga ano, eh, mga bata-bata pa naman medyo, ah, iniisip namin na alam mo yun? Minsan 'pag hindi mature 'yong isip mo, ah, medyo makitid yung pag-ano mo eh, pag-intindi sa mga sitwasyon so, ah, siguro 'no talagang ano, ah, natuwa na lang din ako sa kanila sa pamimilit nilang makikipag-usap sa akin na message nang message kasi nung time na nga 'yon dahil pareho naman talaga kaming busy talaga sa isa. So, 'yon, nakakatuwa dahil tama ng sinabi sang-ayon ako sa sinabi mo 'no, 'yong mga social media na ginagamit natin, ah, kahit papaano nagiging maganda rin yung tulong sa atin, 'di ba?
Hmm. Mm. Mm. Mm. Oo, ah, medyo napapasarap na po yung pagkek'wentuhan natin tungkol sa mga kaibigan natin 'no? Ang sarap din sa pakiramdam na nag kaayos na rin tayo parehas sa mga kaibigan natin. Salamat po sa pakikinig. Paalam.
Hmm. Mhm. Oo nga eh. Oo. Ay. Sige po. Oo salamat po, paalam.